Ben oui, c'est l'effet papillon finalement parce que c'est vrai que si si on est porteur de stress et et de de d'une mauvaise énergie au final et ben on la communique hein forcément et inversement, si elle est positive et ben et ben tout va mieux quoi et tout le monde va mieux.
Mmh mh. Bien sûr. Ça s exactement, ça se répercute sur d'autres et comme je te disais, j'ai plus le temps pour mon sport par exemple, pour mon et sacrée, c'est un peu une hygiène de vie. Moi, j'adore la course à pied, par exemple et le fait de pouvoir me dire je peux m'accorder au moins 1 heure par jour pour mon sport, c'est déjà super important pour moi, parce que ça me permet de prendre soin de mon corps et de mon et par conséquent d'être pas plus productive au travail et plus détendue à la maison.
Ouais. Ouais. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Puis c'est de l'énergie que tu mets finalement sur des sur des choses positives qui servent à plein de choses, quoi.
Bon. Exactement, mais le sport, c'est aussi le bien-être.
Un exutoire, mais pas que quoi. Ouais, tout à fait, OK. Ah mais c'est c'est super intéressant et dis-moi ce ce burn-out, c'était il y a combien de temps?
Oui. Mmh. Alors c'était il y a c exactement. Octobre, il y a 5 ans
D'accord.
et depuis, heu, ma vie a changé, vraiment à cent quatre-vingts degrés.
Et combien de temps tu as mis pour être capable de retourner au travail après ce burn-out?
Mmh mh. Alors, j'étais en arrêt pendant un 1 mois et 1 /2, 6 semaines. 6 semaines et mais j'ai j'ai immédiatement la thérapie, donc ça a commencé à aller mieux.
D'accord, OK.
Vraiment.
D'accord, OK donc c'est bien que tu aies finalement pu trouver des clés assez rapidement pour, heu, pour régler la situation quoi, ouais.
Donc heu, j'ai décidé Parce qu'il y a il y a des gens qui mettent énormément de temps à s'en rendre compte. Alors j'ai mis énormément de temps, mais une fois que ce burn-out a eu lieu. Je me suis immédiatement, heu, reprise en main donc ça aurait pu traîner beaucoup plus. J'ai dit: «Non, là, je me prends en main immédiatement. Je vais en pied et je vois où ça me mène». Et effectivement des séances, c'était 1 séance, heu, par semaine, une séance de 45 minutes
Oui. D'accord. Oui.
et vraiment au bout de 2-3 semaines, je sentais vraiment la différence. C'est-à-dire que mon corps allait mieux, la charge mentale était heu, déjà réduite. Heu, j'a j'avais pris conscience importance du temps qu'on peut s'accorder pour
D'accord. Et est-ce que tu penses que alors je ne sais pas, mais tu es toujours dans la même boîte aujourd'hui?

Ouais. Mais il y a il y a il y a plusieurs clés, hein, pour communiquer. C'est sûr que, heu, quand on n'est pas heu, quand on n'est pas forcément extraverti, heu, la communication, c'est pas une chose qui est qui est qui est facile à faire, surtout si on a un petit peu peur finalement du jugement des autres ou ou ou de se sentir cul ouais.
Et M bien sûr, mais mais moi j'étais j'étais j je n'étais pas du tout extravertie, je ne le suis pas non plus aujourd'hui mais je m'améliore. Avant, je ne disais rien, maintenant, j'ai appris à parler et j'ai senti qu'avec cette communication là, il y avait plus une relation de de confiance entre nous et les personnes et forcément ça crée des liens et forcément, il y a une sorte d'ouverture d'esprit et heu, on est plus ouverts à l'autre.
Ouais. D'accord. Oui. Alors d'accord. Donc finalement tu dirais, heu, je pousse un peu le bouchon un peu loin, mais tu pourrais dire, par exemple, que ce burn-out là, finalement, il a fini par te rendre service et que ça a changé ta vie pour la suite, heu, la suite des années, heu, professionnelles qui t'attendent et personnelles?
Mmh mh. Et C'est exactement ça. C'est c'est v c'est triste d'en arriver là, enfin, de se dire que le burn-out a changé ma vie. Mais c'est exactement ça parce que c'est le burn-out qui m'a permis de prendre conscience du problème que j'avais, qui était beaucoup plus profond qu'une fatigue physique. C'était, heu, un problème de culpabilité, devoir tout bien faire et cetera et c'est c'est ce burn-out qui m'a emmenée en thérapie et c'est la thérapie et grâce à ça, enfin que je peux que j'ai pu reprendre ma vie en main, que
Ouais. Ouais et que tu vas mieux, quoi, sur tous les plans, hein, sur tous les plans de la vie, quoi. C'est magnifique comme histoire et et dis-moi, tu as eu l'occasion peut-être, heu, lors de, heu, lors de ta carrière de d'observer un burn-out chez les autres et de pouvoir, peut-être, interagir avec ces gens-là pour leur donner quelques conseils?
Bien sûr! Bien sûr. Mmh. Oui, je t'avoue que j'ai, heu, j'ai eu ça il y a peut-être, heu, 1 ou 2 ans, peut-être 2 ans, 2 ans, où, heu, une collègue qui était aussi une amie passe et je voyais les signaux, heu, enfin de la fatigue physique, de
D'accord. Ouais.
Bah, un peu de la tristesse qui se un peu dans ses yeux et heu, j'ai pu lui en parler. Donc heu, j'ai dit j'avais appris à privilégier la communication et donc sans trop la brusquer! Et je lui ai demandé de façon un peu: «Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu traverses quelque chose?» elle c'est à moi, elle a parlé et je pense que l'ai aidée à se plain
Oui. Ah c'est bien! Ouais. Oui. Bah c'est bien! Finalement tu as inversé un peu les rôles du coup, tu en fais profiter aussi les autres de ton expérience et ça, c'est super généreux et puis, encore une fois, c'est l'effet papillon. Une fois qu'on a la clé, bah, on la partage et je pense que c'est c'est super précieux. En tout cas, je te remercie beaucoup, heu, pour cet échange. C'était très instructif.
Bien sûr. Mmh mh. C'est moi qui te remercie.

Je suis toujours dans la même boîte, oui.
D'accord. Si demain, je dis juste comme ça, si demain il y a un nouveau chef qui connaît pas, heu, ton historique, tu vois? Heu, et qui est peut-être un petit peu moins précautionneux que d'autres, heu, venait à, heu, adopter, bah, finalement, une une posture, tu vois? Avec des injections, des des des ordres, finalement: «Tu me fais si, tu discutes pas, c'est comme ci, c'est comme ça». Est-ce que toi, tu serais capable, maintenant, de prévenir, heu, une toute nouvelle situation de stress? Tu saurais gérer ça? On t'a appris à gérer ça?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Bien sûr, parce que pour l'avoir vécu et heu, pour en avoir été la 1re victime, je me suis dit: «Plus jamais ç» donc je ne me laisserai plus jamais faire. Et là, j'ai je n'ai tant de culpabilité dont je te parlais tout à l'heure. Parce que mon travail, je sais je le fais bien, donc je suis toujours perfectionniste mais je n'ai plus cette culpabilité en disant: «Non». Je me dis s: «Quand je dis "non", c'est pour me préserver, c'est pour voir pour pouvoir mieux donner aux autres et mieux me travail» et donc je ne
D'accord. Oui. Magnifique, ouais, ouais. D'accord, donc tu as d'autres rituels comme ça que tu mets en place, tu vois? À titre préventif, hein, pour éviter justement, de te retrouver dans un goulet d'étranglement-là, où où le stress pourrait retrouver sa place. Hem, le rituel de dire, bah: «Laisse-moi de laisse-moi un peu de temps, je te je te répondrai tout à l'heure», ça, ça en est 1. Après, heu, est-ce que tu as d'autres petites astuces comme ça, dans la vie de tous les jours, qui viendrait prévenir un déséquilibre?
Mmh. Alors, m Mmh. Oui, alors Alors que la communication, la clé de tout, c'est-à-dire savoir exprimer ses besoins, ses envies, communiquer à l'autre, que ce soit au chef ou à un collègue ou heu, même dans notre vie privée. Pouvoir parler de tout, ça résout déjà l du problème.
Ouais. Oui. Voilà, la parole libère, hein.
Exacte c'est exactement ça, je je cherchais le mot. Ça libère et dès qu'on com à l'autre ce qu'on ressent, ce dont on a envie et cetera, immédiatement ça crée une sorte de relation de confiance. On est en train, quelque part, de se confier à l'autre, même si c'est notre chef. Au final, même le travail, heu, c'est quoi? C'est des relations humaines. C'est-à-dire
Mmh mh. Oui, c'est vrai. Mmh. Mmh mh. Tout à fait, c'est une affaire d'humain, complètement. Mmh.
Donc heu, voil pour répondre à ta question, c'est la com La communication pour moi est la cl maux et j'ai appris à communiquer. Avant j'étais trop introvertie, j'avais du mal, je voulais pas déranger l'autre mais là ça vient aussi du du sentiment de culpabilité que j'avais cultivé, heu, tout au long de ma et là, je ne te dis pas complètement disparu, non. Heu, j'y travaille toujours, mais j'ai honte ce sentiment de culpabilité. Do communique plus mes envies et mes et je pense que c'est ce qui à dire: «Non» et à dire, heu, enfin ce projet, je ferai pas parce que ce ça ça
Da OK. Ouais.